それはもう朝起きれないっていう状態ですか？
うん、ああ、そうなんすよ。朝起きれないっていうのと、その前日のなんだろう、コンディションが悪いと、その次の日のコンディションも悪くなるっていうなんか、嫌なジレンマに入っちゃってんですよ、自分の体が。
はい。 ああ、すそうすると、例えば月曜日に無理やり起きて行ったとするじゃないすか
はい。
うん。その夜、お帰ってきてからまたダラダラしちゃうんですか？
そうですね、帰ってきて、もうすぐベッドに入って Netflix 見るみたいな。
はい。 ああ。<chuckles> うん、そうするともうあれですね。え、あの、休日のダラダラしている状態が、平日にはもう移っちゃってるっていう状態ですね？
もうほんとに困ったんでうん。 ああ、そうなんです。まさに。
ああ。 そんで、ま、朝、例えば通常だとよくあるのは、月曜日の朝はもう嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって思いつつも、リセットするじゃないすか。
はい。
そのリセットも全然もう効かないような状態になってるんすね？
あ、もう多分、やろうと思えばできるんでしょうけど、その自分の本能っていうか、それが聞いてくれないんですよ。その <chuckles> はい。と、最近ちょっと寒くなってきて、ベッドの中がすごい気持ちよく感じてしまうんですよ。だから、それも相まって。
はい。本能。 え、本能は聞いてくれない、ああ。 まあまあ、はい。冬の寒くなった時期の布団は最終兵器ですからね。出れないのはもうしょうがないかもしれませんね、これはね。うん。ま、そこのところを何とかしなきゃいけない。でも学校っていうことであれば、これもう行かなきゃまずいですよね？
うん。 <laughs> 本当、そうなんですよ。 はい。